Eh, beh, certo, certo, quello lì è è il discorso, perché poi ormai ormai che il negoziet tanti oggi parlano del chilometro 0, cos ora magari ci son delle delle zone dove effettivamente io per esempio zo vivo nella Liguria di di Ponente, dove qua, mhmm, uhm, agricoltura non c'è perché sono tutte colline scoscese, c'è poco e niente, no. Ora magari qualcuno che c'ha la possibilità s c'ha l'orto proprio in famiglia, c'ha l'orto di casa, però non è che vendono poi cose al di fuor perché non è che è gent orti, produzione, diciamo, orticola qua. Anche il negozietto alla fin fine cosa vuoi, vado vanno a prendere la la le cose dal grossista n n n nel nel mercato r diciamo del mercato all'ingrosso più vicino, e e que quindi compri la stessa roba che puoi trovare poi nei supermercati. Somma non è relativo.
Mh-mh. Certo. È chiaro. Mah, ehm, ci sono alcune cose che effettivamente compri magari solo di marca perché quella marca ti piace, oppure sei una persona che indipend indipendentemente guardi non guardi la marca, ma guardi solo, diciamo, il prodotto?
<clears throat> No i sì. No, io le marche effettivamente cerco di evitarle, nel se a meno che non siano prodotti proprio specifici che voglio quel prodotto lì è è è un è un è un prodotto di quella marca e solo di quella mar se no io no, io generazio generalmente prendo prendo il generico, come si dice un po' come nelle medicine an
Mh-mh. Un po' come il farmaco, pres si prende il generico. <chuckles>
Esatto, esa Io piglio il generico, piglio i prodo no, i prodotti delle de delle mhmm, del supermercato che tante volte se uno andasse a vedere quindi il produttore: tante volte i produttori dei prodotti dei supermercati sono poi le marche, non è che l i i supermercati, perché gli sta be gli stabilimenti di produzione sono quelli dei biscotti, dei dei cracker, non lo so, de de delle mhmm, di tante cose, insomma. E poi cambia magari il marchio, perché uno va e dice: "Ma, fas fatemi tot pezzi di questo col mio marchio personale perché li vendo nel mi nella mia nella mia nella mia struttura." Quindi lì, certo punto anche quello tante persone magari non ci fanno caso, per carità. Cioè anche ci sono anche dei prodotti di qualità della marca, ma la marca, si sa, poi con la pubblicità vai a pagare la pubblicità, vai a pagare tu questo, alla fine non è che c'hai qualità tanto superiore; più che altro c'hai il costo superiore, quello sicuro, e oggi bisogna stare attenti al al portafoglio quando si va a comprare da mangiare. <chuckles> La la roba costa troppo. <chuckles>
Erto. Eh beh, sì. Certamente, sì. Oggi come oggi no. Mh. Assolutamente. Vero. Guarda io ti ringrazio tantissimo per aver risposto a tutte le mie domande, ma soprattutto per la bellissima chiacchierata che ci siamo fatti e per i consigli sul congelare la mozzarella, quindi grazie mille.
Eh, hai visto, hai vis mozzarel Okay dai, è stato un piacere anche per me e e spero di appunto che t questi consigli ti servano e a risentirci presto e buona serata, ciao.
A presto.